Bah, heu c'est c'est je pense que ça dépend vachement des personnes. Pour moi, t tu vois, je peux pas j'ai un peu heu, tout le temps les mêmes styles de livres. Heu, un peu, heu, oh je lis des romans, mais, heu, pas des romans d'amour par exemple, j'ai du mal à me projeter dans des histoires heu, comme ça d'am
Mmh mh. Ouais, ouais beh c'est, ce qui m'intéresse, de savoir ce qui te correspond D'accord, donc ce sera plutôt quoi?
Heu, de bah, ça peut être, heu, des romans, heu, un peu plus, heu, d'action on va dire. Heu, policier ou pas forcément, mais, heu, su en ce moment, je suis en train de lire un livre sur heu heu, un navigateur français, heu, dans les années de Napoléon qui combat la marine heu
Mmh mh.
anglaise. Voilà, ça peut être, heu, ça peut être plein de choses, ça peut être un dernièrement, j'ai lu un un un <clicks tongue> un scientifique français là, qui a publié une étude sur heu, comment le corps s'adapte aux conditions climatiques, enfin voilà c'est vraiment très var
D'accord. Ouais. D'accord donc ça peut être vraiment tout tout style de livre, en fait?
Ouais, ouais. Ouais.
Et est ce qu'il t'arrive, heu, d'être, heu, bah d'ê d'être heu, alors justement tu tu parlais d'aller au bout ou pas, il t'arrive d'être déçu et puis finalement de d'arrêter un livre en cours de route?
Ouais, ouais, heu ouais, ouais ça m'arrive d'être déçu et de de pas accrocher tout de suite et de et de laisser tomber en fait. Ça m'arrive pas souvent, mais tu vois le livre que je te disais là sur, heu, bah le la marine française, c'est une série de 6 bouquins, le 1er j'ai dû le recommencer 3 fois, avant de me mettre dedans. Parce que je n'étais pas en condition et c'est pareil, en fait, une fois que l'intrigue est passée en fait, on revient dedans quoi.
Mmh mh. D'accord. Mmh mh. D'accord. <chuckles> Oui.

Pardon?
Généralement pas du même genre.
D'accord il faut que ce soit des livres un petit peu un petit peu opposés, heu, de histoire de pas te mélanger non plus entre les 2 peut-être?
Ouais, un peu différent ouais. Ouais, et puis bah, heu, surtout heu, c'est pas tu es pas dans le même mood en fait quand tu bri quand tu lis, heu, quelque chose de plus sérieux ou quelque chose de vraiment de d'inventé et de romanesque en fait. Enfin, je trouve, heu, ça t'a ça t'apporte pas les mêmes heu
Oui. Ouais. Donc dans ce cas-là Oui. Quand t quand tu as la quand tu en as 2 heu, en route en même temps, heu, celui que tu vas reprendre ça va être heu, ben fonction de v de ton humeur quoi? De de ce dont tu as besoin?
Ouais. Ouais, de l'humeur, et puis du temps que j'ai a y consacrer et tout ça quoi.
Oui d'accord. OK. Et qu'est-ce qui fait alors, heu, pour toi heu, que, heu, qu'un livre heu, va va vraiment beaucoup te plaire? Est-ce que c'est, l'émotion qu'il qu'il va te te procurer? Est-ce que c'est plus, heu, de de l'apprentissage? Ou est-ce que c'est le le mmh, comment dire? Le le style d'écriture? Ou un peu tout ça?
Heu, le style d'écriture, je dirais pas ça, que ça me que c'est ça qui me passionne forcément. Par contre c'est ça qui peut me dégoûter en fait.
Non? D'accord. OK.
Tu vois, l'inverse, heu, quand c'est heu enfin, j'aime bien heu, lire, mais j'aime pas quand c'est trop heu à trop d'une, heu, écriture littéraire vraiment poussée là. Je préfère quand c'est assez heu, plutôt, bah, heu, simple, mais pas forcément non plus, heu, très, très simple, mais heu, avec des mots voilà qui sont facilement compréhensibles et heu, assez en fait, heu, faciles à lire.
Mmh mh. OK, il faut que ça soit plutôt simple? Oui, oui. Mmh mh. Colle plus, au l au langage un peu de de tous les jours quoi, finalement? Mmh mh.
Et heu Ouais, c'est ça, faut pas que j'aille, heu, chercher en fait dans le dictionnaire, heu, toutes les 10 pages parce que là en fait je enfin, c'est pas fait pour moi en fait. Et heu mais par contre hem, <smacks lips> heu
<chuckles> D'accord. Ouais, OK.

Bah, en fait, heu heu, livre, i enfin, le livre ou ou l'action de lire, pour moi en fait, c'est p c c'est c'est un un échappatoire un peu.
Mmh mh. Un échappatoire, d'accord. Donc tu fais ça quand, heu, tu as tu as besoin en fait, heu, de de de partir ailleurs, quelque part?
Ouais. Ouais, ouais, et puis, heu, surtout, heu, dans un besoin de calme, tu vois? Tu peux comparer ça par exemple à aux séries, à la télé tout ça, mais tu as toujours du du bruit. Et en fait, j'aime bien, heu, lire heu, être dans un silence, heu, royal en fait, ou j'entends même plus mouche voler. Et, heu et en fait, justement, s j'arrive plus à à rentrer un peu dans le livre, heu, sauf l'été d'ailleurs, tiens, tu me fais penser. L'été j'ai j'aime bien lire dehors
Mmh mh. Ouais. Sauf l'été? Oui, d'accord.
parce que, heu alors, tu vois, j'ai mon petit coin à moi chez moi, c'est sur le trampoline de mes enfants. Je m'allonge dans le trampoline ouais, bah, en fait, c'est mon petit truc, je suis détendu. Heu, puis, heu, bah, tu vois, je peux me mettre dans la position que j'ai envie, heu, soit un peu la tête sur le filet, soit allongé, enfin voilà. Il y a le
<laughs> C’est original, ouais. OK. Ouais. Mais alors seul j'imagine, il faut pas que les enfants soient là, heu, <chuckles> à côté. Hein? D'accord, OK.
Ah bah, non, forcément, mais, heu, ta pen pendant la sieste où tu vois, un truc, heu et puis, heu, bah, tu as le soleil qui tape, tu as les petits oiseaux qui chantent et là en fait, bah, tu as l'impression de décompresser, hein. Ce qui fait que tu re
Mmh mh. Mmh mh. D'accord. Donc c'est un un plaisir, heu, solitaire en fait?
Heu, oui et non!
Bon la lecture forcément, mais je veux dire, heu, il faut que tu sois vraiment isolé, au calme?